Perché poi se salto qualche puntata, se non riesco perdo il filo, non me le ricordo e
No, magari sai puoi provare con quelle corte, ce ne sono alcune che sono di 6 puntate, e dici: "Vabbè," che sono dei dei mini film praticamente, quindi quelle te le puoi vedere. Ma c'è anche un sacco di gente che si guarda le le serie TV sul tablet e io non riesco, cioè non anche quello dico: "Mah," devo vedermene sulla sulla TV almeno quello.
Eh, esatto, esatto. Queste sarebbero top. Mh-mh, sì. Esatto. È vero. Lo sai, alcuni se le guardano anche in treno. Sì, ma come fanno? Ma come fanno? Con le cuffiette e si guardano le serie TV. Io non riesco, proprio buh.
Eh, ma sul telefonino. <chuckles> Ma come fai? <chuckles> Non lo so. No, poi anche leggere sul telefonino, anche quello, lo trovo abbastanza complicato, a meno che non metto la re le i caratteri grandissimi <chuckles> per la <chuckles> lettura semplificata.
Mamma mia. No, no, no, vabbè. Infatti, anche in macchina, ehm, quando anche che non guido no anche che non gui cioè, principalmente quando non guido, sono quindi lato passeggero, mi viene mi scombussolo io comunque a tenere il telefono in mano, a scrivere, ehm, o comunque a dover leggere. Sì, sì, sì, sì, quindi quindi no.
Eh. Eh, ti dà noia. Mh, sì, sì, sì, sì, sì. No, e poi secondo me leggere prima di dormire poi ti dà n non lo so, ti apre un po' la mente, ehm, io ultimamente poi sto facendo da tantissimi sogni e uno più assurdo dell'altro, se devo dirti. Mah, <chuckles> perchè? No. <chuckles> Faccio molta fatica devo dirti la verità, perchè sono folli, cioè totalmente folli, che non che dici: "Mah, sai"
Mh-mh. Dimmi. Okay. Vero. <chuckles> Non riesci a interpretarli. <chuckles> Fatica. Mh-mh. Non riesci a dargli un senso.